Ừm. Ờ, ờ, bạn có thể chia sẻ với mình á, là cái bí quyết mà bạn giữ động lực học, ờ, của bạn được không?
Ờ, cái động lực học của mình á, là đầu tiên là mình phải thích cái môn học đó, ờm, và mình lập cái mục tiêu ra cho mình để làm cái gì, ờm, và mình, ờ, thích học, ừm, về cái môn đó nhiều. Cho nên là mình, ờ, ờ, dành thời gian nhiều để tìm kiếm, cũng như là, ờ, tìm kiếm tài liệu nè và mình đi ờ, ví dụ như là mình thích học tiếng Anh đi chẳng hạn, ờ, thì mình, ờ, ừm, rất là có động lực để, ừm, muốn nói chuyện với người nước ngoài, do đó là mỗi ngày như vậy thì mình, ờ, dành ra rất là nhiều thời gian để mà, ờ, luyện tập ở nhà, cũng như là học từ vựng. Ừm.
Ừm. Ừm.